Oke, eee, kalau masih kecil aku sih inget inget makanannya ya cuman kalau bisa dibilang teknik masaknya aku gak inget-inget banget gitu karena masih kecil, tapi aku inget nih salah satu makanan kesukaan aku yang biasa dimasak sama nenek it aku itu adalah ikan pindang, tahu nggak ikan pindang?
Heeh. Apa tuh? Ikan pindang. Oh ikan pindang tuh ikan yang udah dimasak kan ya, dijualnya gitu ya?
Aha. Bukan bukan bukan. Aku mmm, nah makanya, aku sih taunya beliau nyebutnya itu ikan pindang ya gitu, bukan ikan pindang yang udah dimasak itu bener, itu juga sama sih namanya ikan pindang, <laughs> nggak salah juga. Jadi dia itu kayanya ikannya tuh, eee, ikan tongkol mungkin ya iya sih itu kayanya ikan tongkol gitu. Cuman, eee, jadi dibikin kuah, tapi kuahnya itu tuh rasanya tuh lebih ke, eee, gurih, asin, pedes, gitu. Karena dia kayaknya dikasih kecap cuman kecapnya enggak enggak banyak gitu loh, eee.
Bukan? <laughs> <laughs> Oke oke, terus terus? Heeh heeh. Iya iya. Oke, kuahnya warna kuning enggak?
Enggak enggak, kuahnya nggak warna kuning, jadi bukan pindang kuning juga nih, <laughs> aku tahu juga itu, bukan. Jadi pokoknya ini kuah, cuman kayaknya dikasih kecapnya sedikit kali ya, jadi kayak masih agak clear gitu loh, eee, kuahnya bukan yang ken bukan yang hitam pekat gitu bukan, gitu. Terus ada bawang dan cabe-cabe pokoknya aku t aduh tuh rasanya enak banget tuh, maksudnya rasanya simpel ya cuman, eee, sisi rasa, eee, manis, pedas, asin, itu tuh s semuanya seimbang tapi nggak yang saling me enggak yang kuat juga gitu loh kayak yang m strong banget bumbunya tuh nggak juga, bener-bener se sederhana itu tapi enak, itu sih mhm.
<laughs> Dekat laut kan ya? Eee, terus terus? Oke. Heeh. Enggak. Enak ya, wow. Wow, ngomongin makanan nih ternyata jadi laper nih ya, <laughs> jadi ngiler nih ya? <laughs> Dan, eee, berarti itu masak ini ya, pindang ya, pindang tongkol gitu dan itu khas sana mungkin ya. Waktu itu khas mana nih Kak waktu neneknya, apakah dari Jawa, Sumatera, mana tuh? <laughs>
<laughs> Iya iya. Betul. Ah aku nggak tahu. <laughs> Oh, kalau turunan turunan ada Jawanya. Turunan jawa gitu cuman, eee, sebetulnya kalau dari keluarga keluarga mama aku ya lebih tepatnya ya dari aku dari mama aku lahir kayaknya udah lahir besar di Jakarta, gitu. Cuman secara turunan sih masih Jawa gitu dan nenek aku juga kayaknya, pertumbuhannya banyaknya di Jakarta deh, cuman secara turunan aja Jawa, heeh.
Heeh. Oke.

Heeh, ayam ternak, gitu. Karena, heeh jadi rumahnya itu emang ada keb area kebun belakang deh, gitu, yang yang yang dia pakai buat nanam dan menternak, gitu. Jadi bener-bener hasil masakannya ya, dari semua yang ada di rumahnya. Bener-bener yang masih motong sendiri, apa sendiri, itu ih, itu seru banget sih. Maksudnya kayak pengalaman yang aku nggak bisa dapetin lagi, gitu. Kalau kalau nggak setelah tahun itu kayak udah nggak ada lagi, kan maksudnya nggak lama pun, abis itu tuh, rumahnya tuh direnovasi gitu, jadi si dapur tuh sudah sudah tidak setradisional itu lagi juga, gitu.
Ayam. Ayam ternak. Heeh heeh. <laughs> Oke. Udah. Oke. Berarti udah nggak hitam-hitam lagi ya kan? Termasuk kalau di it itu ya, pakai tungku kayu bakar kan pada hitam-hitam tuh, ya. <laughs> Pancinya, tuh. Oke, wah itu terus kalau Kakak nih, di rumah nenek dari, eee, ayah ya gitu, itu ngapain tuh, Kak? Bagian ngapain nih, waktu itu, Kak? Apakah bagian bagian api, gitu ya? Bagian kan harus di ini ya, kalau di kayu bakar itu harus kayak dimasukin lagi gitu ya, biar dia tuh nggak habis nih, sampai keluar. Atau justru bagian motong? Atau bagian ngerecokin lagi nih? <laughs>
Iya. Betul, iya benar benar benar. Heeh, bener bener. Bener. Wah, aku nggak ada bagian apa-apa kalau sama nenek aku yang dari papa. Beneran bagiannya cuman boleh makan doang, bahkan aku nggak boleh bantuin. Aku cuma ngeliatin dia doang, gitu loh. Kayak, makanya aku nggak terlalu tahu nama-namanya, gitu. Kayak prosesi nyalain kayu bakarnya aja kayak gimana, aku tuh kayak nggak tahu, Kak. Aku cuma boleh ngebantuin ngelihatin doang, kayak, "Yaudah kamu sini aja, tunggu!", kayak gitu. Bener-bener yang nggak dikasih capek deh pokoknya sama dia. Paling aku main sama kebetulan waktu itu sebelahnya tuh ada ada rumah saudara aku juga, gitu ya. Adiknya papa, jadi aku main sama anaknya gitu, jadi malah, "Mending main sana, sama ini, jajan, apa segala". Balik-balik makanan udah rapih semuanya. Heeh, gitu. Nggak boleh bantuin, mungkin kayak ganggu kali ya, kalau bantuin lebih tepatnya, jadinya nggak usah. <laughs> Heeh. Gitu.
Oh. <laughs> Heeh heeh. Iya iya. Sudah jadi, ya. <laughs> Wow. <laughs> Iya, bagian ngerecokin kan. Ngerecokin nanti ini ke sini, ini ke sini, gitu ya, jadinya nggak jadi-jadi masakannya. <chuckles> Nah, cuman nih, mungkin dari tadi kan ngomongin tentang masak nih ya, nostalgia gitu jaman dulu. Nah, kalau balik jaman sekarang nih, Kak, nah, Kakaknya apakah sekarang udah berkeluarga? Kalau iya, eee, sering nggak sih melakukan kayak masak-masak bareng nih sama anak, mungkin. Atau mungkin kalau ada ya ponakan, gitu ya?
Betul. Bener bener. Hmm.

Oke, yang paling hangat ya, kalau masak bareng di rumah nih kan, udah lumayan sering ya, cuman mungkin aku mau ceritain masa aku kecil kali ya, di mana ini, masak barengnya tuh sama nenek nenek aku gitu, yang sekarang tuh udah nggak ada. Oke.
Iya. Hah hah? Oh. Boleh boleh boleh. Gimana tuh?
Jadi aku punya 2 nenek, dong, <laughs> selayaknya manusia lain, gitu. <laughs> Oke. Makanya, Oke, eee, salah sa tapi aku lebih dekat, eee, sama nenek aku yang dari mama, mungkin karena rumahnya masih sama-sama di kota yang sama ya, maksudnya gitu. Nah, kalau sama beliau itu tuh, memang kebetulan suka main ke rumahnya, tapi, eee, lebih, s eee, kalau yang menjadi lumayan tradisi itu mungkin pada saat lebaran, dari sebelum lebaran tuh, keluarga mamaku tuh udah nginep buat bantu bantu beliau gitu, eee, masak bikin kue lebaran juga, gitu. Nah, aku inget banget kalau misalkan masak sama beliau itu tuh, eee, kondisi dapurnya itu, mmm, nggak gitu besar ya, nah dan, eee, beliau tuh masih menggunakan kompor minyak tanah tau nggak?
Heeh heeh, <laughs> Iya pasti dong. <laughs> Kalau 1 nenek serem ya? <laughs> Betul betul. Kenapa? Terus terus. Mhm. Oh, iya iya, yang dia itu di heeh, diisi ya, diisinya itu di bawah kan minyak tanahnya. Kalau mau di ini, mau di apinya tuh dinaikin dulu tuh sumbunya. Kan habis ya. <laughs> Oke.
<chuckles> Betul Iya, betul betul, nah aku tuh masih merasakan tuh, eee, zaman itu ya, sebelum transisi ke zaman sekarang gitu. Jadi aku masih ngerasain tuh, eee, ya mungkin karena nen yang lain tuh, e waktu itu kayak pada masa itu tuh udah mulai pada pake kompor gas sih, cuman kan nenek nek aku tuh, masih masaknya tuh pake kompor sumbu, gitu. Jadi aku tau tuh caranya tuh bagaimana cara nyalainnya, kayak kamu bilang tuh, jadi lidinya, <chuckles> dimasukin ke tempat minyak tanahnya dulu, dibakar pakai korek api, baru deh tuh sumbunya dinaikin terus dimasukin tuh lidi yang udah ada apinya, buat mancing pembakaran si sumbunya, baru deh masak di situ. Masak iya.
Heeh heeh. Gas, oh eh? Heeh heeh. <laughs> Betul. Oke, wah menarik banget nih. Masih zaman dulu ya, berarti gitu ya, tentang masak itu masih tradisional banget ya, pakai minyak tanah waktu itu. Nah, waktu itu ini nggak sih kayak, kamu disuruh gitu ya, suruh beli minyak tanah ke warung gitu. Nah, di ininya tuh ditendang-tendang tuh, si apa, namanya, jerigennya. <laughs>
Benar. Banget, benar benar. Mhm. Aha.